Oye, cuéntame, por ejemplo, para ti, ¿qué papel tiene la disciplina frente a la motivación?
Súper importante, yo creo que es de las cosas, que te tienes que aferrar a la disciplina porque, te digo, porque yo antes, nada o sea, tenía mi equipo de natación, entonces cuando estaba, obviamente, en la escuela, en la secundaria, en la prepa, eh, y la verdad es que había días en que yo no tenía nada de ganas, o sea, me encanta nadar, pero, de verdad no tenía nada de ganas de ir, era como que hasta sufría, decía: "¿En serio quiero ir?". O sea, qué flojera, y era cuando ahí decía
Órale, claro. Ajá. Claro. <chuckles> Te lo replanteabas 3 veces, ¿no?
no, sí es que fíjate, era al principio era solamente entrenar 3 veces a la semana, y porque, los sábados teníamos competencias, pero después ya era como una hora diaria, y eso ya me cansaba mucho, y aparte, por ejemplo, tenía fiestas los viernes y yo decía: "No quiero ir a nadar, o sea, qué flojera". O mis amigas se iban desde temprano saliendo de la escuela, y yo tenía que cumplir con ir a nadar, porque, pues, la disciplina. Entonces, eso como que
Ajá. Y, así. <chuckles> Ah. Claro. Claro. Oye, ¿y aparte te iba te llevaban como a competencias, o, algo así?
Sí, los sábados te digo que era como a diferentes escuelas o diferentes ciudades. Sí, o sea, era de que sí, pero fíjate que los sábados también era como que, bueno, eh, no sé, el viernes iba a alguna fiesta y sabía yo que no podía tomar, porque, obviamente, el día siguiente tenía que estar bien para la competencia o para entrenar. Y entonces, te digo, que era como cero motivación, pero, ahí la disciplina era la que jugaba el papel importante.
Uh. Ah, vale, vale, vale. Pero, ya a competir. Okey. Ajá. Claro. Okey, ¿por qué? O sea, si aún así tú te forzabas a ir, o, ¿qué pensabas?
Sí, pues, que sí, que tenía que ir, y aunque a veces yo no quería levantarme, mi mamá era la que iba a mi cuarto, o mi papá, y ya levántate, porque, en una hora tienes que estar en la alberca. Y yo, es que no quiero. Y lo que me lo que me decían era siempre, pues, sus compañeros a veces tampoco quieren, pero tienen que, o sea, ustedes son un equipo, tienen que estar todos juntos, tienen que hacer las cosas para que funcione, y es cierto, o sea, s yo creo que a veces llegábamos, al, no sé, a la alberca y le decía a mis compañeros: "Qué flojera, ¿no?", y otros me decían de que: "Ay sí, yo tampoco quería venir", pero, al fin de cuentas, sabes que tienes que cumplir con esa disciplina y que ya estando ahí es como: "Ay bueno, qué bueno que vine como que se te quita ya la flojera".
Ujú. <chuckles> Claro, sí, justamente, o sea, porque, po o sea, una uh como que a lo mejor se pueden combinar, eh, ciertos factores, ¿no? Que te dicen así de que no, no quiero ir, porque, em, esto que lo otro, ¿no? Eh, pues sí, un poquito, pues, tiene que ver con, pues, vivir, ¿no? Un poquito la vida, ¿no? Fuera <chuckles> de la disciplina, ¿no? Pero, justamente, no sé si, por ejemplo, a ti te, vi llegaba a la mente como tal vez, los beneficios o lo de o lo que podría ser si justamente no lo dejas, ¿no? Porque, no sé, si te ha pasado alguna vez que dejas de hacer ciertas actividades por mucho tiempo y de repente dices: "Ah, ¿qué hubiera sido si no lo hubiera dejado?", ¿no? A lo mejor tendría un nivel super, eh, arriba, ¿no? Y cosas así.
Sí, fíjate que te digo que cuando terminé, por ejemplo, la prepa, ya, pues, dejé mi equipo porque me tuve que ir a la universidad y algunas veces seguía nadando entre semana, pero, ya no era tan constante. O sea, porque no tenía tanto tiempo, porque, ya era como, pues, otras responsabilidades más importantes entre semana, que era, pues, la universidad, tomar clases y todo eso. Y fíjate que el deporte siempre ha sido como superfundamental para mí por, o sea, porque, mentalmente lo necesito y físicamente igual, porque, digo, bueno, si no estoy haciendo nada, obviamente voy a subir de peso, porque, pasartela sentada estudiando, o todo el día en la universidad sin hacer nada solo comiendo, pues, claramente o subes mucho de peso, o bajas mucho de peso junto con músculo. Entonces yo no quería perder como todo eso, que que estaba antes que tenía
Ujú. Okey. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Ujú.
y sí era como que me hacía a veces a la semana, iba al gimnasio o iba a clases de bici, como de ciclismo y así, y decía, bueno, está bien que lo esté haciendo, porque, yo no quería como descuidarme tampoco, o sea, en el aspecto de que la rutina te marca bastante, pero, sí necesitas hacer ejercicio. Bueno, yo así lo veo.
Ujú. Claro. No, y después de tanto acostumbrarte, claro, ¿no? Sí, después de tanto acostumbrarte, ¿no? Justamente, ah ah, como justamente tener una disciplina, quieras que no, pues, justo se empieza a hacer también como un tipo de hábito, que justamente los hábitos son como que más difícil de dejarlos, ¿no? Un poquito.
Sí. Sí. Sí, la verdad es que sí, porque, si tú, por ejemplo, te levantas en la mañana, por ejemplo, ahorita yo me levanto en la mañana, tomo un café, eh, después de eso me voy a hacer ejercicio, ya sea gimnasio, correr, y los fines de semana, pues, si nado, pero, ya es como algo que tengo como todos los días, de que sé que lo tengo que hacer, porque, me siento bien de esa manera y porque, mi mi cuerpo funciona también así. Obviamente, hay días en que está haciendo muchísimo frío y digo: "Ay, qué flojera, no quiero ni salir de mi casa", porque, pues, aquí está la calefacción y todo, afuera hace frío, pero, bueno digo, entonces tengo la opción de hacer aquí ejercicio, ya me subo a la bici o corro en la caminadora, pero, siempre como estar haciendo algo y motivarte, aunque a veces, pues, no tengas tantas ganas.
Ujú. Mm. Justamente. <chuckles> Ajá. Justamente y de hecho sí te iba a decir de eso, porque, eh, por ejemplo, ¿no? Yo hace ratito así como que, ah, no me quería levantar, porque, no tenía ni motivación para nada, ¿no? <chuckles> Pero, justamente, yo creo que, em, justamente eso, como de la motivación, que es como tal vez una fuerza un poquito mayor, ¿no? Tal vez, en la que te pones a pensar de que, eh, pues sí, ¿no? Cosas, ¿no? De que no no quiero perder esto, no quiero perder el otro, entonces, pues, te te levantas y es como que, bueno, pues, vamos a darle aunque no quieras. Por ejemplo, <sniffs> en ese en ese sentido, ¿a ti te ha pasado alguna vez así de que justamente, recuerdes que justamente tal vez la motivación ese día falló? Pero, pues, tu disciplina te salvó, <chuckles> ¿o al revés?
Sí, sí, fíjate que sí me ha pasado, o sea, que a veces, por ejemplo, te digo que ya estaba en la universidad y yo estaba supercansada, porque, a veces las clases terminaban hasta las 7 y era de que empezaba a las 7 o a las 9 dependiendo de los días. Y entonces, sí, muchísimo. Obviamente, entre clases, pues, tienes como tu break, algunas veces, era como de 3 a 5, no metía clase para comer algo o estar más tranquila, pero pero sí es ahí, o sea, sí. Entonces me acuerdo que a veces en la noche, o a ver, o sea, ya cuando salía decía: "¿Tengo tantas ganas de hacer ejercicio? No, ¿pero lo necesito? Sí", porque quería como soltar ese estrés y decía: "A ver, una, me voy a ir a mi casa a acostarme, o sea, bañarme y dormirme". Había veces en que así lo hacía, porque, de verdad era deba demasiado el cansancio, pero, la mayor parte de las veces sí era como no, o sea, yo llevaba mi ropa al gimnasio y ya de ahí me iba, y ya hacía alguna actividad 1, hora, 1 1/2 y me sentía superbién.
Uf. O sea, 12, horas, ¿no? Claro, pero sigues ahí, ¿no? <chuckles> <laughs> Sí. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Okey. Oye, justo también, como que a veces uno se hace sus propias mañitas, ¿no? Como para para, mm, pues, en cierta manera como tal vez no forzarse, <chuckles> pero, como incentivarse, ¿no? Un poquito. Tipo así de que te llevas tu
Sí. Sí.
tu ropa ya directamente, pues, em empezando el día del gym, para que justamente ya no pierdas tiempo, ¿no? Cosas así.
Sí, porque si te vas a tu casa a cambiar, y luego ves la cama, y luego así como que, ay, qué a gusto, me voy a acostar 5 minutos. Esos 5 minutos se pueden volver en una o 2 horas de o sea, de que ya te dormiste y ya, pues, no hiciste nada. O sea, y no, es que sí pasa, la verdad es que a veces los días son como tan ajetreados, tan rápidos, tan cansados que, pues, cuando menos lo piensas. También, sí.
Ajá. Exactamente. <chuckles> Ah, eso me sonó tan familiar. <chuckles> Ajá. Y monótonos, ¿no? Sí, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿tienes algún otro truco? O, mm, por así decirlo, empezar u cierta una rutina, ¿no? Como para empezar, este, a, pues, de que digo, así como tipo, ya ya hice esto, ya sé que sigue lo otro, ¿no? Y ya después ya te encarreras, y ya no puedes parar, y entonces terminas de hacer todo, eh, que justamente a lo mejor hace que tu ru tu disciplina, pues, no se vuelva tan como forzada, ¿no? O, tan tan aburrida, porque a veces sí es sí es justo. Se vuelve como, eh, monótona a seguir la disciplina diario, ¿no?
Pues le cambio. O sea, hay días en que hago una cosa, otro día hago otra. Porque la verdad es que sí, sí me enfado muy rápido. Entonces trato, como de los días que no estoy yendo a la universidad presencial, me salgo a andar en bici, o, te digo, me salgo a correr. Y entonces los días que sí voy a la universidad en porque tengo que ir temprano, pues ya no en la mañana, pues obviamente ya no puedo salir a correr porque es bastante temprano. Y saliendo, pues, mejor me voy al gimnasio o hago clases de box o alguna otra cosa en el gym. Pero siempre como alternando como diferentes cosas, porque también eso de así lo que dijiste de la monotonía, a mí la verdad el gimnasio me aburre muchísimo. O sea, yo creo que, y más el hecho de de que alguien llegue y te diga: "Podemos alternar". Ay, no. O sea, yo no puedo con eso. Porque sé que el gimnasio, pues, tampoco es mío, ¿verdad? No puedo como: "Ay no, no quiero alternar contigo hasta que termine". Pero
Ujú. Ujú. Órale. Ujú. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Sí. Claro, es un espacio social.
pero a veces que llegan con las amigas, y son 4 o 5 niñas, y las ves en el celular cuando yo ya me enfrié. O sea, para ese punto de volver a hacer la serie, yo ya estoy superfría, y ya digo: "Ay, sabes que no, ya mejor me agarro unas mancuernas, hago todo con las mancuernas", o de plano me voy a mejor a una clase de bici, o o, de otra cosa.
Eso sí. Sí, ¿no? Qué qué extraño. Porque ahí, por ejemplo, no no no sé cómo podría catalogarse eso, porque justo a lo mejor tienen como la tal vez, ¿la motivación tal vez de ir? Pero no tienen la disciplina para hacer los ejercicios. O tal vez al revés, ¿no? Ajá. O <chuckles> tal vez al revés, ¿no? Tienen la disciplina de ir, pero no tienen la la mo latimo la motivación para hacer los ejercicios, ¿no? Es como que, ah, es más rápido entrenar los dedos con mi celular que un músculo con la con la jaca, ¿no? Algo así. <laughs>
Las ganas. Sí. Sí, no. Y es que ves que ahí nomás se la pasan caminando, y tomándose fotos, y digo: "Bueno, pues cada quien mira lo que quiere". Pero pero cuando yo sí estoy como muy entrada haciendo ejercicios y digo o sea, no sé, sí me molesta un poco eso. Porque sí me enoja que cuando yo estoy queriendo hacer una rutina ya para acabar y de repente, pues ya veo que están ahí nomás sentadas en el celular y, obviamente, tampoco no vas a llegar y: "Oye, ¿ya terminaste?". Pues no, a mí también me enoja eso.
Okey. Ándale. Sí, cada quien. Pero no me estorbes. <laughs> Justo. Sí, no. Es bueno. Sí, es molesto. <chuckles> Pero, por ejemplo, en ese sentido, em, que a lo mejor, justamente, a lo mejor este tipo de personas no tienen, este, como esa motivación para realmente arrancar, pues bien, ¿no? Como tal vez dictaría una rutina <laughs> ¿no? De ejercicio. O bueno, vámonos a tal vez algo más extremo, ¿no? Alguien que está en su cama que tiene como las ganas, ¿no? Tal vez que te empiece a recordar como a ti en algún momento que estás sentado en tu cama, y así dices: "Ay no quiero ir", pero justamente, ¿qué tipo de recomendación, por así decirlo, eh, tú le darías para que, pues, tome acción?, ¿no? Y pueda dar el primer paso en dirección al gimnasio a correr, o a estudiar, o lo que sea, ¿no?
Pues, yo creo que lo importante es qué quieres hacer de tu vida y qué es lo que como las metas que tienes, porque no es lo mismo, por ejemplo, alguien que quiera estudiar o quiera bajar de peso o quiera solamente por o sea, salud mental, como yo. Entonces, sí tiene que ver como, por ejemplo, qué es lo que quiere hacer y esa disciplina, la verdad
Okey. Claro, sí, sí, sí.
Por ejemplo, una persona que no sé, tenga sobrepeso y quiera bajar 10 o 15 kilos, pues, obviamente, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, tiene que ir, si no q si no va con un nutriólogo, bueno, tener mucha fuerza de voluntad para comer solamente lo indicado, hacer ejercicio, que eso también es muy importante, el hábito del sueño también es superimportante, pero yo creo que la motivación ahí sí va a jugar un papel importante porque, tal vez, no tengas esa disciplina en ese momento. Después la vas a adquirir, pero la motivación yo creo que sí es de que: "Okey, quiero bajar 10 o 15 kilos, pero, ¿en cuánto tiempo quiero hacerlo?", obviamente, si lo quieres hacer en 3 o 4 meses, pues tienes que ser superestricto contigo mismo, para poder seguirlo y y ver los resultados. No es como alguien que diga: "Ay tengo de aquí a 6 meses o un año para bajarlo". Bueno, tienes como una ventana un poco más abierta de poder comer lo que quieras, pero, sí es tener como bastante motivación y ya luego ya, pues, llegara disciplina.
Ujú. Ujú. Mm, claro. Sí, sí, sí. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Sí, justo. Entonces, por ejemplo, tú dirías que lo primordial sería como pensar en el en el bien, eh, máximo o bien común, ¿no?, justamente de tener como ese foco, ¿no?, de a dónde vas a ir, cómo lo vas a hacer. Claro, esa meta, exactamente. Y la otra sería como
Sí, como esa meta.
eh, pues, ahora sí que empaparte, ¿no?, de un poquito de más de información y no desesperarte, ¿no?, justamente para, eh, justamente como hay esa motivación, que a lo mejor no la vas a tener siempre, a lo mejor va a ser un un lapso tal vez cortito, que a lo mejor no vas a ver muchos resultados, tal vez, eh, físicos en ese momento, pero que, justamente cuando los veas, ahora sí va a empezar como la disciplina, ¿no?, porque vas a decir como que, ah, mira, sí, justamente yo ya la encontré, la respuesta, que si aquí le por aquí le doy, eh, tarde o temprano me voy a ver así, o voy a tener tal o cual resultados, ¿no?
También. Sí, porque obviamente los resultados no se van a ver pronto, o sea, hablemos también de escuela, del estudio, o sea, obviamente requiere tiempo y más cuando no estás acostumbrado a hacer las cosas, o sea, cuando es como que dices: "Ay, qué flojera, no lo voy a hacer". Bueno, pero entonces empieza con 20 minutos, media hora, 40 minutos, ve sumando hasta que puedas lograr el tiempo que quieres o estudiar o hacer ejercicio o cualquier otra cosa para empezar a motivarte y también generar esa disciplina. Que hay días en que, bueno, tal vez no vas a querer, pero pues siempre hay como esa motivación que tienes que hacerlo.
Sí. Exacto. Ujú. Claro. Oye, no, pues, la verdad, muchas gracias por haberme platicado todo esto. La verdad es que es bastante, yo diría, educativo. <chuckles> Justamente porque es difícil, ¿no? Tener tanto motivación como disciplina, pero en algún momento, con un poquito de esfuerzo y trabajo, pues, se pueden lograr, ¿no?
Así es, sí. Te doy yo también a ti las gracias por escucharme y por todas las preguntas. Que estés muy bien.
No te preocupes, aqui estamos. Hasta luego.